Eh, ikaw ba 'yung ano, 'di ba nakikita natin sa ano, sa kunwari sa mga, ah, komersiyal sa TV gano'n, alam mo 'yung parang unang kagat kuno ng ano, ng pagkain nila ta's may naalala sila, mga bagay, mga sitwasyon, o tao 'no. Gano'n ka rin ba, 'pag alam mo 'yun, kinakagat mo 'yung comfort food mo?
Hmm, tama. Ay, bale, ah, ayan makuwento ko lang, kasi ang 'yung ano ko talaga, 'yung mga kaibigan ko parang, ah, hindi ko lang siya comfort food, eh, kumbaga parang, ah, normal din sa'min 'yun na ayan pagkatapos maglaro sa ano nung, ah, kabataan pa namin ayan, ah, basketball kami tapos may lugawan dun sa kanto. Eh, usually 'di ba 'pag lugawan ang mga kapartner niyan tokwa't baboy, ah, 'yung mga parang tawag dito, mga tuwalya, mga isaw, 'di ba mga ganiyan. So, oo, ang pagkakaiba lang nun is parang meron pa siyang ekstrang niluluto, mga ayan, lumpiang shanghai, so may mga fried food, ganiyan. So, ah, tawag dito, 'pag kumakain kami dun, ah, parang hindi hindi tawag dito, parang parang kumpleto talaga 'yung ano, 'yung lugaw namin kapag walang ano, ah, lumpiang shanghai. So parang tuwing kumakain ako ng ano, comfort food ko which is ayan lumpiang shanghai, 'yun kaagad 'yung naaalala ko. Kumbaga parang bumabalik ako dun sa pangyayari na 'yun kasi, ah, ayun nga, ka mga batang ako, naiisip ko na pinapartner pinapartner ko 'yung lumpiang shanghai sa lugaw, 'di ba. Kaya nga. So ayun kaagad 'yung naiisip ko, oo.
Oo, mga pares, gano'n. Mm. Hmm. Nakakatuwa naman, talagang 'yun talaga ang naaalala mo. <chuckles> Oo, ganun pala 'yun. Eh, pa'no naman 'pag kunwari, ah, gustong-gusto mong kainin 'yang comfort food mo na lumpiang shanghai, tapos wala kang mabilhan, tapos wala pang, ah, magluluto, ano 'yung nararamdaman mo?